Kalau rekan kerja sama aja Mbak, aku nggak ngebeda-bedain, nggak aku gimana-gimanain sih. Mmm, bahkan kalau di aku terkadang gini ya, terkadang kan, eee eee, berantem itu kan atau bertengkar itu kan dua sisi ya Mbak ya, artinya kan, eee di satu sisi mungkin kita menyakiti dia, tapi di satu sisi kan juga dia menyakiti kita kan sebenarnya, ada ada sisi itunya kan. Nah, tapi kalau Mbak gimana? Ada pernah gimana Mbak, pernah ada pengalaman mungkin, Mbak diserang, di-offense sampai sus
Sama aja ya. Oh, oke oke. Iya. Hmm, iya iya. Bener bener bener, dia sama. Iya.